สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะ?
วันนี้ค่อนข้างไม่สบายเท่าไรค่ะ เพราะรู้สึกว่างานเยอะมากเป็นพิเศษเลย บวกกับอากาศร้อน ๆ มันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเพลีย ใช่ ๆ แล้วทางฝั่งคุณเองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
อ๋อ เพลีย อืม ค่ะ วันนี้ก็โอเคอะค่ะ แต่ว่าคิดว่าอาจจะชิลนานไปหน่อย <chuckles> น่าจะทำงาน เยอะกว่านี้ แต่ก็โอเคอยู่ โอเค ถือว่า ถือว่าเป็นวันที่โอเคค่ะ อืม อือฮึ
อืม ก็คืออากาศปกติไหมคะ? มีฝนตกหรือว่าร้อนไหมเอ่ย?
ก็ร้อนนะคะ แต่ปกติเป็นคนที่ว่าตื่นบ่าย ๆ อยู่แล้ว ก็เลยอาจจะไม่ต้องทนร้อนนาน เพราะว่า แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เย็นแล้ว ประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อืม แล้วช่วงนี้คุณเองน่ะค่ะ ได้มีโอกาสได้ออกไปเที่ยว หรือว่าปาร์ตีกับเพื่อน ๆ ไหมเอ่ย? ช่วงที่มันเป็นวันหยุดน่ะค่ะ
ช่วงนี้ไม่เลยค่ะ ช่วงนี้ค่อนข้างเก็บตัว เพราะว่ามีความรู้สึกว่า อยากอยู่ คนเดียว แล้ว เอ่อ เหมือนอีกสักพักเนี่ย เราจะต้องเหมือน ย้าย ย้ายไปที่หนึ่งที่ว่า อาจจะแบบมีคนอยู่กับเราตลอดเวลาอะค่ะ เลยต้องการเวลาส่วนตัว วันนี้คุณได้จะเพื่อนบ้างไหมคะ? ที่ทำงานเรามีเพื่อนไหมคะ? หรือว่าเราไม่ถือว่าเขาเป็นเพื่อนเท่าไร?
ค่ะ อืม เราทำงานเป็น work from home น่ะค่ะ ถ้าจะมีเพื่อน คือน่าจะเป็นเพื่อนแบบรูปแบบออนไลน์มากกว่า ที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ
อ๋อ หือ เพื่อนออนไลน์? อ๋อ ๆ แต่ว่าคือไม่ได้เคยเจอกันใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือเพื่อนร่วมงาน คืออยู่อีกประเทศหนึ่งน่ะค่ะ อันนี้เราทำงานเหมือนเป็นงานประจำ จันทร์ถึงศุกร์น่ะค่ะ เป็น work from home
อืม ค่ะ แสดงว่า เวลาเราเจอเพื่อนนี่ ก็คือเป็นเพื่อนเหมือนสมัยมหาลัย หรือเพื่อนจากตอนไหนคะ?
จะเป็นเพื่อนมหาลัยมากกว่าอะค่ะ อันนี้โดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อนมหาลัย พอพูดถึงเพื่อนแบบนี้แล้วนะคะ ทางเรามี อ เรื่องอยากจะถามคุณอัน อยู่พอดีเลย ก็คือคุณคิดว่าเพื่อนที่ดีนะคะ ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะคะ สำหรับตัวคุณเอง?
อืม ค่ะ ค่ะ คิดว่าเพื่อนที่ดีเนี่ย คือเพื่อนที่ชอบเราจริง ๆ ค่ะ <chuckles> คือเท่าที่ผ่านมาคือแบบว่ามี มีเพื่อ เรา เหมือนเรามีเพื่อนหลายคน แล้วรู้สึกว่าเพื่อนที่ยังอยู่กับเราทุกวันนี้เนี่ย คือเพื่อนคนที่ชอบในความเป็นเราจริง ๆ แล้วก็มันก็จะมีเพื่อนที่ อ่า เหมือนกับว่าเขา ช คิดว่าเราเป็นแบบหนึ่ง แต่จริง ๆ พอเราไม่ใช่เขาก็จะหายไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือการที่ว่าเขาชอบเรา
อืม หมายถึงว่า ค่ะ อืม หือ! ค่ะ
เราก็จะมีความสุข เหมือนกับว่าเขา เขา เขาชอบ หรือว่าเขามองเห็นสิ่งที่ว่ามันดีสำหรับ ดีของเรา อะค่ะ ก็คือเขาเชื่อมั่นในตัวเรา อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเหมือนเวลา เหมือนเขาเชื่อมั่นว่า ต่อให้เรามีเรื่องร้าย ๆ แย่ ๆ แค่ไหนเนี่ย เขาไม่ได้ตีตัวออกห่าง แต่ว่าเหมือนเขายังที่จะเชื่อมั่นว่า ให้เรากับ ให้กำลังใจ หรือว่าให้เรากลับมารู้สึกดีขึ้นได้ ม เขาเชื่อมั่นใน ว่า ว่าเราดีอะ ค่ะ อันนั้นอะเป็นเพื่อนดี
อืม อืม
ใช่ไหมคะ? <chuckles>
โอ้โฮ อันนี้ลึกซึ้งมาก ใช่ค่ะ ถ้าเป็นตัวเราเองก็จะคล้าย ๆ คุณเลยค่ะ เพื่อนที่ดีสำหรับเรา ก็คือคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเรา หรือว่าคนที่เขายอมรับความเป็นตัวเรานะคะ ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร ก็คือเขาเชื่อเสมอว่าเราเป็นคนแบบนั้น ซึ่งเราก็เป็นคนแบบนั้นตามที่เขาเชื่อ เรามองว่าเป็นเพื่อนที่แบบ ควรแก่การรักษาตรงนี้น่ะค่ะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเพื่อน ก็คือเวลาที่เราทำผิดอะ เพื่อนควรที่จะเตือนกัน เราจะไม่ค่อยชอบคนที่เหมือนว่า พอเราทำผิดปุ๊บ ซัปพอร์ตเราเต็มที่เลย บาง จนบางทีเรามองไม่เห็น หรือว่าตัวเองอะทำผิด เราอยากให้เพื่อนน่ะเป็นกระจกสะท้อนให้เรา เราจะได้ปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้น แต่ว่าถ้าซัปพอร์ต มันก็ดีค่ะ แต่อยากให้มัน เขาพูดแบบเรื่องที่มันสะท้อนตัวเราบ้างนะคะ เรื่องที่ไม่ดีของเราด้วย อันนี้เราก็
อืม อา ใช่ อือฮึ ใช่ ใช่ ค่ะ อืม อืม <chuckles> ใช่ แต่ว่าบางทีเนี่ย ก็คือมีเพื่อนที่ว่าประมาณว่าพูดตรงไป แล้วบางทีมันก็ทำให้เสียความรู้สึกมาก ๆ ก็กู้ไม่กลับเหมือนกันนะคะ แต่ว่าถ้าเทียบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่า ยังคบกันนานมากเนี่ย คือ เอ่อ ต่อให้ระ คือเขาจะเตือน เตือนแบบดะ หวังดีกับด่ามันคนละแบบกัน ใช่ไหมคะ ด่ากับตำหนิ แต่ว่าคือคิดว่า ควรจะมีวาทศิลป์ในการที่ว่า เหมือนเพื่อนทำไม่ดี ก็คือ ำเราแนะนำนะว่าอย่างงี้ดีกว่า แต่ว่าแทนที่ว่า ถ้าเกิดว่าจะไปแบบวิจารณ์ใครอย่างเงี้ยอะค่ะ มัน คิดว่าใครก็ไม่ชอบไหม? ไม่รู้ อือ
โอ้โฮ ค่ะ อือฮึ ใช่ ๆ พอเราฟังคุณ เรา เราก็แอบขำเหมือนกัน เพราะว่ามัน มันมีเป็นกลุ่มคนที่แบบว่า พูดตรงจนแบบ คำว่าขวานผ่าซากกับคน คำว่าเป็นคนตรงเนี่ย เราว่ามันเป็นเส้นบาง ๆ อะ กับคนไม่มี มารยาทอีกอย่างหนึ่ง อันเนี้ย มันเป็นเส้นบาง ๆ เลย เราจะไม่ชอบคนที่แบบว่าพูดแบบไม่ให้เกียรติเรา แต่เราจะชอบคนที่มีวาทศิลป์มากกว่า ที่รู้สึกว่าเขาพูดเป็นน่ะ ไม่ใช่พูดแบบไม่ให้เกียรติเรา แล้วประจานในที่สาธารณะ ตรงเนี้ย เรามองว่า อันเนี้ย ไม่ใช่แล้ว
อือฮึ อืม ใช่ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ใช่ เพราะว่าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า พอเราเหมือนสนิทกับเขาเนี่ย เขาเริ่มที่จะแรงขึ้น แล้ว เราเริ่มรู้สึกว่า "เธอไม่ชอบฉันเหรอ?" หรือเหมือนแบบการหยอกของเขา บางทีมันก็แบบเรารู้สึกว่า มันไม่โอเค อย่างงี้ค่ะ หรือว่าเขาเริ่มไม่ชอบ เราแล้วก็ไม่รู้
อืม เหมือน อ <chuckles> เหมือนแว๊บคัง คำที่เขาหยอกเหมือนว่าพูดให้อับอาย แต่ว่าหน้าเขายิ้ม ๆ แต่ปากเขาเบะ ๆ อย่างเงี้ย เราก็ บางทีเราไม่รู้ว่าเขาจริงใจ หรือว่าเขา เป็นพฤติกรรมส่วนตัว หรือว่าเขาอะไร? อันเนี้ย เออ ก็ไม่ค่อยน่าคบเหมือนกันนะคะ
อือฮึ ใช่ ใช่ ก็คือ ค่ะ เพื่อนที่ดีที่จริงเนี่ย เพื่อนที่ว่าเหมือนคบทุกวันนี้ ที่ว่าเป็นกัลยาณมิตรจริง ๆ เนี่ย ก็คืออาจจะเป็นคนที่เหมือนรับฟังแล้วก็ ตักเตือนมากกว่า แต่ว่าไม่ได้แบบวิจารณ์ พ อ เราเคยมีเพื่อนที่วิจารณ์ ซึ่งเราก็รู้สึกว่า
อืม
เราก็ไม่ได้ คบกับเขาแล้ว เพราะเราไม่เคยวิจารณ์ใครมั้ง อาจจะแล้วแต่ด้วย เพราะว่า เอ่อ แต่ละคนโตมาในครอบครัวที่แตกต่างกัน ใช่ไหมคะ บางคนรู้สึกว่า อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในการพูดจากันแบบนี้ อีกครอบครัวหนึ่ง คือเขาอาจจะไม่ชิน เขาอาจจะไม่ชอบ อาจจะแล้วแต่ก็ได้ แล้วแต่คน แต่ว่าทุกวันนี้ของ ของคุณนี่มี คิดว่ามีเพื่อนที่ว่าดี ที่ว่าเป็นเพื่อนรักเนี่ย เยอะไหมคะ?
อืม จะบอกว่าตอนเนี้ยเหลืออยู่ประมาณ 2-3 คนแล้วค่ะ จากสมัยก่อนเนาะ ตอนที่หลับยังเรียน ๆ กันอยู่ เราคิดว่าคนนั้นก็จะเป็นเหมือนกัน เหมือนเพื่อนเยอะมาก หลายสังคมมาก แต่สุดท้ายแล้วพอเราทำงาน เพื่อนน่ะ คนรอบข้างเราจะหายไปหมด จะเหลือคนที่จริงใจอยู่แค่ไม่กี่คน ที่แบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริง ๆ แล้วเขาก็แบบพูดดีแบบ จนแบบเรารู้สึกว่าอย่างคบต่อ ตรงนี้อยากรักษาเพื่อนไปเรื่อย ๆ จนแก่
ใช่ ใช่ ค่ะ อืม ใช่ แล้ว แต่บางคนคืองงมากเลยนะ คือเหมือนแบบเมื่อก่อนเราสนิทกันมาก แต่เดี๋ยวนี้เหมือนจูนไม่ติด เหมือนเราพยายามที่จะกลับไป แต่เหมือนแบบ เหมือนชีวิตเราเปลี่ยนไปมาก จนเราไม่เหมือนเดิม แต่ ร คือเรายังหวังดีกันอยู่ แต่ว่าเรื่องความสนิทเนี่ย อืม มัน มัน มันไม่ ก็ไม่สนิทเหมือนเดิม ค่ะ
เรามองว่าอันเนี้ย คือเพื่อนของเรา จริง ๆ อืม มัน อ มันอาจจะเป็นช่องว่างที่มันหายไปที่แบบ ที่เราไม่ได้คุยกับเลยมั้งคะเนี่ย รู้สึกว่าเราก็แบบเจอคนแบบเนี้ย เยอะมาก ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนน่ะสนิทกันแบบรักกันมาก แบบนอนเล่นด้วยกัน อย่างเงี้ย แต่พอมาตอนเนี้ย เหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ พอเราจะทักไปหาแต่ละทีเราก็เกรงใจเขา
อืม อือฮึ อือ ใช่ มันไม่ มันไม่เหมือนเดิมแล้ว แต่ว่า ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็เพื่อนที่ดีก็เจอกันตอนมหาลัยก็เยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่า
ใช่ค่ะ รู้สึกว่ามันเหมือน
ก็มหาลัย เนี่ย มันเป็นสถานที่ที่ว่ารวมตัวคนที่ว่ามี ทัศนคติเดียวกัน อย่างเช่น คนชอบสายศิลป์ คนชอบสายวิทย์ ก็คือบางทีเรา ก็ทำให้ เราได้เจอคนที่ว่าเหมือนมีความชอบอะไรเหมือน ๆ กัน
ค่ะ อืม อือ ๆ ค่ะ โอ ถูกต้องเลยค่ะ เราก็รู้สึกว่าแบบสายงานที่เขาทำก็ให้คล้าย ๆ กับของเรา เวลาที่เราจะบ่นเรื่องงานตรงเนี้ย เราก็คุยกับเขามันไหลลื่น เพราะว่าเหมือนเจอปัญหาเดียวกัน แล้วเราก็แบบมาแชร์กัน เม้าท์มอยกัน แล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนได้ระบายตรงนี้น่ะค่ะ
ค่ะ ใช่ อือฮึ อือฮึ แล้วของคุณเนี่ย เคยมีเหตุการณ์อะไรไหมคะ? ที่เรารู้สึกว่าเรา เราแย่มาก ๆ แล้วเพื่อนคนนี้เนี่ย เหมือนเขาช่วยเหลือเราทำให้เราดีขึ้นน่ะค่ะ
ตรงนี้จะบอกว่า เป็นช่วงที่เราตกงานน่ะค่ะ เราจะชอบได้เพื่อนน่ะค่ะ หลาย ๆ คนเหมือนหางานให้เราทำ ทั้งงาน ก็คือเพื่อนคนที่ 1 หางานหลักให้เราทำ ดึงเข้าไปทำงานด้วย แล้วเพื่อน คนที่ 2 ก็หางานเสริมให้เราทำ ดึงเราเข้าไปทำงานด้วย ตรงเนี้ย เรารู้สึกว่า เออ เราแบบเหมือนเจอเพื่อนที่ดี ๆ น่ะค่ะ เราชอบที่เขาแบบจะดึงเราเข้าไปทำงาน หรือว่าแนะนำ งานก็ได้ มันเหมือนเป็นการต่อยอดชีวิตอะค่ะ เหมือนเป็นการยื่นเบ็ดน่ะค่ะ ให้เราไปตกปลาเอาเอง ไม่ใช่การยื่นปลาให้เราแบบจนหากินไม่ได้ ตรงเนี้ย เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องดี
อือ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ใช่เลย ใช่ ค่ะ ก็คือมันจะมีเพื่อนคนที่ว่า อยากจะให้เราได้ดีจริง ๆ กับเพื่อนบางคนที่ว่า มันจะมีเซนส์ความที่ว่าเหมือนเขาแข่งอะไรกับเราอยู่ ทั้ง ๆ ที่ เป็นเพื่อนเราเหมือนกัน แต่ว่าเพื่อนที่ดีเนี่ย ก็คือเขาไม่ค่อยกั๊กความรู้ เขาไม่ เขาไม่กั๊กอะไรเลยทั้งสิ้น คือเขาจริงใจแล้วก็เต็มใจอยากจะช่วยเราจริง ๆ
โอ๊ย ใช่เลยค่ะ อันนี้คุณเคยเจอ เพื่อนที่เหมือนจะแข่งกับคุณไหมคะ? อันนี้เราไม่เคยเจอเลยอะ
อืม มีค่ะ มีตอน ม.ปลาย ก็คือ อ่า เหมือน เหมือนเขาเนี่ยตั้งใจเรียนมาก แล้วก็เหมือนเขาจะพยายามถามคะแนนบ่อย ๆ อะค่ะ แล้วเราก็เริ่มหมั่นไส้ เราก็เลยขยันขึ้นบ้าง แล้วก็เราก็เลย ทำจนเราได้คะแนน มากกว่าเขา แต่ก็แบบ คือมันเหมือนกับ เหมือนรู้ เหมือนเราดูออกเวลาการที่เขาถาม หรือว่าการที่เขา เก็บข้อมูล หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ
อันนี้มีแชร์ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ อืม
แต่ก็ไม่ ไม่อะไรมาก เพราะว่า ตอนนั้นก็ไม่ได้ ซ ใส่ใจการเรียนเท่าไร แต่ว่า อืม เรื่องเทื่อ เรื่อง เรื่องทั่วไปเขาดีค่ะ แค่เรื่องการเรียนที่เขาอาจจะมีความเห็นแก่ตัว คือเพื่อนบางคนเขาก็อาจจะข้อเสีย ข้อดี แต่ละคนที่ว่า บางทีถ้าเกิดว่าข้อเสียมันเป็นอะไรที่มองข้ามได้ ก็ ก็ยังอยู่กับข้อดีเขาได้อยู่อะค่ะ อืม
อืม ำอันนี้น่า อาจจะเป็นในส่วนของ ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยเนาะ ช่วงมัธยมเหมือนเราเจออะไรแปลก ๆ หลาย ๆ อย่างเหมือนกัน ด้วยความที่แบบเราเป็นเด็ก แต่พอมาสเต็ปมหาลัยปุ๊บ มัน ก็เหมือนว่าเราโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งอะค่ะ เราก็แบบเหมือนเจอคนดี ๆ กลุ่มเดียวกัน ที่ไลฟ์สไตล์เดียวกัน ตรงเนี้ย
ค่ะ ใช่ อือฮึ อือ แต่ว่าที่จริงเนี่ย ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เจอโดยบังเอิญที่ว่า เหมือนตอนไป ไปปาร์ตีตอนมหาลัย แล้วทุกวันนี้เนี่ย ก็ไม่รู้ทำไมว่า ทำไมเราสนิทกัน? คือแบบก็ยังแบบคุยกันได้เรื่อย ๆ เหมือนเขาเป็นคนที่ว่าแบบชอบให้กำลังใจ คือเขามอง มองเราว่าเรา คูล เราเก่งจริง ๆ แล้วแบบเหมือนกับว่าเขาชื่นชอบ ชื่นชมเรามาก จนทำให้เรารู้สึกดีที่ว่า วันหนึ่งเรารู้สึกไม่ดีเราก็โทรไปหาเขา แล้วเขาก็แบบเขาก็ยอ เรา <giggles> แล้วเราก็รู้สึก เฮ้ย! ชอบ เพราะว่าเหมือนเรารู้สึกไม่ดี แล้วเขาก็จะยอว่า "เธอดีอย่างงั้น เธอดีอย่างงี้" แบบมันก็เลยรู้สึกดีขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดี ทั้ง ๆ ที่แบบเราไม่ได้เรียนด้วยกัน เราแบบเจอกัน random มาก แต่บางคนเขามีเหมือนเอเนอร์จีที่ดีอะค่ะ ก็ถือเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง
ใช่ค่ะ ค่ะ ละ อืม ค่ะ <chuckles> อันนี้ชอบใช่ไหมคะ? ชอบเป็นพิเศษ อืม เดี๋ยวอันนี้เรายืมเอเนอร์จีมาใช้นะ เหมือนเวลามีอะไรก็ชมตลอดใช่ไหมคะ? ก็คือรู้สึกดี
ค่ะ <laughs> คือ ไม่ เหมือน กับว่าเป็นอะไร? อะไรอย่างเงี้ย บอกว่า "โอ๊ย! ช่วงนี้เหงามากเลย นู่นนี่นี่นั่น" แล้วเขาก็แบบ "แก เดี๋ยวแกก็มีนี่แกสวยมากเลย" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบเขายอเก่ง คือระ แบบเหมือนเรารู้สึกเศร้า ๆ เหงา ๆ อะไรอย่างงี้ เขาก็จะแบบชง ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ เหมือนเขา ม อย่างที่บอกอะค่ะเขาเห็นคุณค่าเรา คือเขา ไม่ว่าเราจะอะไร เขาแบบ เขาส่งพลังบวกมาอย่างเดียวเลย <giggles> รู้สึกดี <chuckles>
<chuckles> ค่ะ อุ๊ย ค ค่ะ โอ้โฮ เขาค่อนข้างเป็นคนน่ารักมากเลยคะเนี่ย เหมือนเขาแบบให้แต่พลังบวกคนอื่น คือแบบไม่ได้ทำให้คนอื่นแบบรู้สึกติดลบเลยอะ
ใช่ ใช่ อะฮะ ใช่ค่ะ ก็คิดว่าอันนี้ก็ถือ ว่าเป็นลักษณะบุคคลที่ดี ที่เราก็อยาก อยากเป็นด้วย เพราะว่าบางทีเนี่ย เรื่องพลังงานเนี่ย มันสัมผัสได้ ก็คือเราก็ชอบคนที่มีพลังงานบวก อันนี้ก็เป็นหยะ สิ่งหนึ่งที่ว่าเราก็อยากจะเป็นเพื่อนที่ดี แล้วก็ อย่างที่จะ บวกให้มากขึ้นน่ะค่ะ เราว่า อืม เหมือนเราได้สัมผัสจากเขา อะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกดี อืม
อืม แล้ว อืม โอเคค่ะ แล้วแบบนี้เวลาที่คุณเจอปัญหาน่ะค่ะ เวลาที่ มันจะเป็นเรื่องไหนที่มักจะปรึกษากับเพื่อนได้ดีที่สุดน่ะค่ะ? อาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัว ตรงเนี้ย เรารู้สึกว่าคุยกับเพื่อนแล้วมันเคลียร์
น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ เพราะว่า แต่ว่าเราจะปรึกษาเพื่อนที่เขา ความสัมพันธ์ที่ว่าเขา อ่า สำเร็จมากกว่า ก็คือแล้วแต่เรื่อง แต่ว่าเรื่องงานเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรึกษาเพื่อนเท่าไร เพราะว่า แต่ละคนมันความถนัดไม่เหมือนกัน คนละแบบกัน อะไรอย่างงี้ ก็ ซ ส่วนใหญ่ก็จะปรึกษาตัวเองมากกว่าเรื่องงาน ของคุณล่ะคะ เรื่องไหนที่เราคุยมากที่สุดกับเพื่อน ที่ปรึกษามากที่สุด?
อืม อ๋อ น่าจะเป็นเรื่องงานนะคะ รู้สึกว่าเม้าท์หัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานแล้ว เรารู้สึกว่าแบบมันคุยกันมาก จูนกันติด เพื่อนก็เลยแบบแชร์ว่าเกิน
อือฮึ คือสายงานเดียวกันหรือเปล่าคะ? หรือว่ายังไง?
คนละสายงานค่ะ แต่ว่าเหมือนเอา เล่า มาแชร์กันว่า แบบว่าแต่ละคนเจออะไรมาบ้าง แล้วแบบว่า เรื่องที่แบบมันตลกแล้วมันร้ายแรงในชีวิตตรงเนี้ย พอมาเล่า ได้คุยกัน ทั้ง ๆ ที่มันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสอะ พอคุยกับเพื่อนปุ๊บ มันกลายเป็นเรื่องที่มันตลก สนุก
อ๋อ อืม อือฮึ เบาลง อืม
ใช่ ๆ เราก็รู้สึกว่ามันเพลินไปเรื่อย ๆ เหมือนว่าเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่าง มันก็ไม่ได้ทำให้เครียดกับเรื่องงานด้วยน่ะค่ะ ส่วนใหญ่เราก็จะมีแค่งานอย่างเดียวเลย ที่คุยกับเพื่อน
อือฮึ ช ใช่ อ๋อ นี่ไม่ บอยเครซี ใช่ไหมอะ? <giggles>
อืม ใช่
ไม่ บอยเครซี แน่เลย ก็เลยคุยแต่เรื่องงาน <chuckles> อืม
ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ๆ อันนี้เรื่องคุณเองที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ อันนี้ก็คือเหมือนปรึกษา โคช ที่เขาลงสนาม หรือว่า โคช ที่เขาไม่ลงสนามนะคะ? บางคนเหมือนเป็นโคชแบบว่า
โคด อ๋อ โคช ความสัมพันธ์เหรอคะ?
ใช่ค่ะ
อือ ค่ะ แต่ก็ดีนะคะที่ว่า เรายังมีเพื่อนที่ว่า คือถ้าเรามีปัญหาเราปรึกษาได้ ก็คือก็ถึ รู้สึกว่าโชคดีเหมือน กันที่ว่า เหมือนเรารู้ว่าพอยิ่งโตเนี่ย ถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานใครจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวบ้างอะค่ะ <chuckles> อันนี้เป็น ขั้นตอนที่ว่า เป๋น คัดเลือกว่าใครแบบเป็นตัวจริง อะไรอย่างงี้ อืม
อื้อฮึอ โอ คุณนี้มองการณ์ไกลมากเลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็คือแบบ อยู่ในช่วงคัดเลือกอยู่ใช่ไหมคะ?
<chuckles> <chuckles> ใช่ค่ะ แต่ของคุณมีเพื่อนที่ขี้ยออย่างนี้ไหมคะในชีวิต? ที่แบบพลังงานบวกแรงมาก
อืม ไม่ค่อยเจอ มีแต่ซ้ำเติมมากกว่าค่ะ <chuckles> เราก็เลยบอกว่าชิน ซ้ำแบบว่าซ้ำเล่น ๆ ฮา ๆ ตลกนะคะ ไม่ได้แบบว่าซ้ำให้เราแบบ ประจาน อายต่อหน้าคนอื่น ตรงเนี้ย มันเป็นซ้ำที่พูดกัน 2 คน
Why? อ๋อ แกล้งๆ หยอก ๆ
ใช่ แต่ว่าเราเคยเจอคนที่แบบว่า ชอบพูดอะไรเล่น ๆ แล้วแบบทำให้อายต่อคนอื่น ตรงเนี้ย อันเนี้ยเราก็ไม่คบเป็นเพื่อนเหมือนกัน
เหมือน อ เหมือน เล่น ๆ แต่ก็มีความจริงอยู่ในนั้น แบบทำเหมือนว่าเป็นมุก แต่จริง ๆ ก็คือมันมีความจริงอยู่ในนั้น เขาบอกว่า ไอ้ล้อเล่นเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่ในนั้นเสมอ <chuckles> ไอ้ just kidding อะ มันมีความจริงอยู่ในนั้นเสมอ ก็
ใช่ค่ะ ค่ะ อือ แต่มันคือการแซะร่วมด้วยนะคะ อันเนี้ย อ เราก็มองว่า "เอ๊ะ! มันเล่น ๆ หรือมันแซะ หรือมันอะไร?" เรา เราแยกคนไม่ค่อยออกแล้วช่วงนี้
อือ อือฮึ ก็คิดว่าพอโตขึ้นเนี่ย ก็ ที่จริงเคยเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากเหมือนกัน เราก็รู้สึกว่าแบบ แบบบางทีเพื่อนพูดแบบนั้นกลับ เราบอก "เฮ้ย! เจ็บว่ะ" อ๋อ แต่เราพูดก่อน เราก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าแบบ เออ บางทีจริง ๆ มันก็ เราควรที่จะเรียนรู้ในการมีวาทศิลป์ การที่ว่าเราจะพูดก็ไม่ควรที่จะทำ ต่อให้สนิทแค่ไหนก็คือไม่ควรที่ว่าจะให้มันทำร้ายจิตใจกันดีกว่า อืม
อืม ถูกต้องค่ะ เหมือนยิ่งสนิทก็ควรยิ่งจะรักษาน้ำใจกันถูกไหมคะ?
ใช่ค่ะ แม้จะยิ่งสนิทแล้วก็ถือว่าทำ พูด เรื่องที่พูดอะไรก็ได้ อันนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะ อืม
อืม ง โอเคเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ คุยสนุกมากเลยค่ะ
ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะ เราก็มองคล้าย ๆ กันนะคะ เรื่องคุณสมบัติของเพื่อนที่ดี วันนี้ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ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
ค่ะ